Ну, н не знаю, такой момент спорный, на самом деле. Но, как если ты возьмёшь морепродукты, я думаю, точно не ошибёшься, и йодика там себе подбавишь, э, земли.
Безусловно, безусловно. Да-да-да. Но вот как будто бы белое мясо и красное мясо я не отли не различаю их как, э, н 2 раза вид 2 разных вида. А, ну, в целом да, конечно.
М. Хм, интересный вопрос. Да, надо будет как-то и поизучать.
Ну, мне кажется, что я объясню тебе, почему я считаю, что надо есть меньше. Потому что это не твоя собственно выращенная курица и не твоя собственная выращенная корова.
Ага. Ага. Ну да, и рыба тоже будет не твоя собственная, выращенная, так? Мгм.
А, да. Ну, в принципе, да, рыба, да, ты права. Ам, но так как оно выращивается в промышленных масштабах, сколько всего туда тратится, чтобы эти животные выросли и мы их потом покушали. Ам, мне кажется, что надо немножко сбавлять обороты. Надо реально переходить больше на овощи, на зелень. Э, те же самые маринады, какие-то вот, да, быстрые маринады там. Да, пробиотик. Да-да-да.
Мгм. Ну, согласна с тобой. На бо М. М-да, там пробиотиков полно.
Конечно. И если ты меня спросишь, от какого я периода больше кайфую, от зи зимнего питания или от летнего? Конечно же, от летнего.
Да.
Единственное, что зимой я обожаю. Хочешь, удивлю тебя?
Мгм. Но.
Хурма.
<tsk> О да, это кайф! Особенно если правильный найдёшь, который не вяжет. <chuckles> Как мне щас будут спрашивать: "А как это вяжет?" <laughs>
<laughs> Мне очень жаль. Да-да, ой, у нас полно, у нас полно. У нас наоборот, мы мы очень точечно попадаем на вяжущую, поэтому н это у нас обычно не вяжущая, да.